Đúng rồi, mình thấy cũng khá là hay á! Tại vì thật sự nếu như mà những cái nguồn đó, nó làm ảnh hưởng đến trực tiếp với tâm trạng của mình, nó làm cho mình suy nghĩ tiêu cực, hoặc là bị trùng xuống mất động lực đi, hoặc là đem bản thân mình so sánh quá nhiều với người khác, những thứ trên mạng chẳng hạn đi, thì mình nên tránh xa. Chứ bây giờ mà tiếp tục xem á thì cũng không giải quyết được vấn đề, mà nó làm cho mình cảm thấy là tiêu cực hơn, kiểu như vậy, ừ. Cám ơn bạn!
Ừm. Ừm, ừm. Trời ơi. Ừm. Rất là tiêu cực luôn ấy! Ừm, đúng rồi. Và cuối cùng đó là, ờ, hãy ngừng so sánh những cái tiêu cực đó mà tập trung chủ yếu vào bản thân mình. Không cái gì đó ngoài kia không thể quan trọng bằng chính bản thân mình, đúng không nào? Bạn có thể là, ờ, so sánh với bản thân mình với quá khứ này, ghi lại những cái điều mà bạn làm được trong 1 tuần, 1 tháng đó chẳng hạn, ghi lại những cái bước tiến, ờ, dù rất là nhỏ thôi của chính mình. Đó, những cái điều mà bạn biết ơn này, hoặc tự hào với bản thân mình chẳng hạn này, hoặc là những cái mục tiêu nhỏ mà bạn có thể đạt được trong 3-7 ngày tới, khi so sánh với chính bản thân mình ở quá khứ á, thì, ờ, ờ, mình sẽ cảm thấy là, ờ, mình sẽ nhận ra rõ ràng hơn cái hành trình của mình, cái sự tiến bộ vượt bậc của mình so với mình của quá khứ, bản thân mình của hiện tại đã tốt hơn của quá khứ rất rất rất nhiều lần rồi, đúng không nào?
Đúng rồi, đúng. Ừm. À, a! Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. À, đúng rồi, đúng rồi, kiểu như vậy. Mình cũng, ơ, có những cái suy nghĩ như vậy. Thỉnh thoảng á, kiểu, mình cũng hay ghi ra những cái tiến bộ của mình và bản thân của mình lúc trước tới bây giờ, ờ, kiểu như vậy, tại vì khi mà mình so sánh bản thân mình á thì mình đỡ áp lực hơn là so sánh, <chuckles> ờ, mình với người khác mà, đúng không? Kiểu như ngày xưa tới bây giờ thì chắc chắn bây giờ sẽ tiến bộ hơn ngày xưa rất là nhiều rồi, thì sẽ có những cái điểm nó sẽ tốt hơn ngày xưa, thì mình sẽ cảm thấy là, à, bây giờ mình đã, a, phát triển được rồi, mình đã hơn ngày xưa rồi, là đã được rồi. Thì mình sẽ cảm thấy là có nhiều động lực hơn để tiếp tục là mình sẽ theo đuổi cái con đường mình đã chọn, hoặc là mình sẽ có nhiều những cái cảm hứng để mình làm việc. Cũng rất là hay, ừm.
<chuckles> Bạn đang đi đúng hướng rồi đó. Ừm. <chuckles> Đúng rồi. Ừm, chuẩn! <chuckles> Đúng rồi. Rồi. Ừm. Ừm, suy nghĩ của bạn rất là đúng rồi đó. Và đừng quên là hãy, a, hướng đến những cái người có những cái, ơ, năng lượng tích cực á, khi những bạn hướng đến những cái cái gì đó, những cái năng lượng mà có giá trị năng lượng tích cực á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái năng lượng của bạn, nó cũng trở nên tích cực theo thay vì là mình trở nên, ờ, tiêu cực mất bất động lực hơn, đúng không? Ờ, hãy, ưm, tham gia những cái đội nhóm mà mình yêu thích chẳng hạn nè, hay là, à, một cái hoạt động nào đó mà mình yêu thích, đó, một việc nhỏ mà bạn làm tốt chẳng hạn. Bạn có thể dành thời gian cho những điều ấy giúp lấy lại cái bản thân mình, lấy lại chính cái năng lượng mà mình mất đi, đúng không nào? Ừm.
Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. À, hiểu. Hiểu. Ừm, ừm. À, như vậy cũng khá là hay á! Kiểu mình sẽ cố gắng là tìm những cái nguồn, gọi là, những người, à, có năng lượng tích cực. Đúng rồi, đúng rồi, mình sẽ ở gần họ thì mình sẽ thường thường người ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà, thì ở gần những người đó thì sẽ được hưởng, ờ, cái năng lượng tích cực của họ, hoặc là mình sẽ có những cái tiếp thu về những cái, ơ, ờ, cách sống, hoặc là cái những cái suy nghĩ tích cực về cuộc sống của họ cũng rất là hay. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ngày hôm nay đã dành thời gian cho mình để mà nói về việc là so sánh bản thân mình với người khác và khiến mình mất động lực và có những lời khuyên hay. Cảm ơn bạn, chào bạn nhá!
<chuckles> Ừm, những nguồn năng lượng mới. Đó. <chuckles> Rất là đúng luôn! Ừm. Đúng rồi đó bạn. Ừm.